Ja, auf jeden Fall. Also, so 'n paar Sachen haben wir bekommen. Also, das 1. war so 'n Spiegel, der ich habe wir waren vor 2 Jahren auf 'nem anderen Flohma also, es war so 'n Indoor-Flohmarkt, ähm, mit ganz vielen Boots auch und, äh, dann, haben habe ich dort diesen Spiegel entdeckt und ich habe gesagt: „Boah, ist so ein schöner Spiegel. Wenn ich irgendwann einen Spiegel hätte, dann hätte ich gerne so einen.“ Und
Mhm. Ja. Ja.
Ja, dann ka 2 Jahre später fahren wir halt herum und sehen zufällig dieses Schild und ja, dann sehe ich plötzlich diesen Spiegel dort und ich denke mir so: „Nein.“ Ja, ja und ich sehe genau den gleichen Spiegel. Und mein Partner erst mal so: „Nein, das ist nicht der gleiche,“ und ich so: „Doch, das ist der gleiche.“ Und e es war sogar auch der Gleiche. Und und dann frage ich halt ähm, also, dann gucke ich mir das an und dann sagt die Frau schon so: „Ja, alles, was da steht, ist total günstig. <chuckles> So und ich ich will das einfach nur loswerden,“ weil das irgendwie Kram von ihrer Großmutter oder so was ist. Und ich dachte mir schon so: „Okay, total günstig,“ aber manche Leute also, das ist ja 'ne eigene Definition, was man so als total günstig empfindet. Und ich dachte mir bei dem Spiegel schon so, weil das war halt auch aus Holz, also, mit Holzumrahmung und so und auch so einfach sehr, sehr schön, also, ich weiß auch nicht. Und, ähm, dann ich dachte schon so: „Oh Gott, vielleicht will die irgendwie so 20 $ oder so was dafür haben?“ Und dann haut die einfach knallhart raus: „Ja, ein Dollar.“ Und ich war so:
2 Jahre später, wow, ja. Mega. <chuckles> Ja. Ja, ja. Mhm. Mhm. Ja. Wow.
„Nein, <giggles> was?“ Und dann meinte sie nur so:
Je krass, okay. Und den hast du auch heute noch, den Spiegel?
Ja, den habe ich ja gekauft und der steht jetzt bei meinem Freund rum und wenn ich da irgendwann zu ihm einziehe, dann werde ich diesen Spiegel benutzen beziehungsweise irgendwann, wenn wir auch unser Eigenheim haben, hoffentlich. Und ja, also, weil das ist wirklich also, ne und wo kriegst du bitte 'n Spiegel für also, es war jetzt auch kein riesiger Spiegel, aber trotzdem halt 'n also, es war jetzt auch kein Handspiegel, ne? Also, es war schon vernünftiger Spiegel und ja, wo kriegst du das für 1 €? Nirgendwo. Und das ist und das war auch so, dass wir dann, ähm, also, 'n ähnliches Erfahr also, 'ne ähnliche Erfahrung, ähm, haben wir auch gemacht mit so 'ner Toolbox. Da hat mein, äh, Partner für 10 $ 3 Toolboxen bekommen. Und er hat auch gesagt, dass klar, die Sachen muss er sortieren, aber da sind Werkzeuge im Wert von mehreren 100 $ drin. Und das ist
Ja. Ach schön. Ja. Für ein Euro. Mhm. Ja. Ja. Na klar. Wow. Ja, das ist krass, also, k ja. Das ist richtig toll bei Flohmärkten, wenn man da gut guckt, kann man echt 'n paar Schnäppchen schlagen. Ist auch 'ne tolle Art, regional einzukaufen, auf jeden Fall. Du, ich danke dir, das war super spannend, dir da zuzuhören.
Ja. Sehr gerne, sehr gerne und hat mir auch Spaß gem